ええ。
出勤なのに出社しなかったりとか。
はい。
しゅしあの、し休みなのに来ちゃったりするような人だったんですよ。なぬなので、その日も「あ、また、出勤日間違えてる」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
て、みんなでし笑ってたんです、朝。
ええええ。ええ。
うん。んで、う、上司が、あ、そあの上司というか、その課長彼はチームリーダーなんですけど、その上に課長がいるから、課長が「しょうがない奴だな」って言って「俺が家に電話するよ」って言って電話をしたら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
奥さんが出られて
ええ。
あの、起こしに行ったら、亡くなってた。
ええ。 ええ。え。
でいうことで。
ええ。

はい。 そうですね。やっぱり、彼もやりたかったこととか、お子さんがいて、まだ小さか小さいんですよ。だから、やっぱりいろいろ一緒に、いろんなとこ行きたかっただろうし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
うん、まだ、すごい心残りが、すごくああったと思うんですね。
ええ。
んなやっぱそういうことを考えると、あの、やっぱり私も、そういう、いつどうなるか分からないのであれば、うん、ん、やりたいこととか、し残したこと、とかは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
こう整理して
ええ。
きちんと生きていいかなきゃだなとは、やっぱり、思ったりもします。